ま、結構最近、ま、仕事というか、ま、プライベートもそうなんですけど、ん、結構なんてゆんですかね、あの、疲れやすくてですね、で、ま、割とがっつり、ま、その、睡眠とったりとか、その、休憩することあるんですけど、ま、結構なんですかね、あの、休憩時間とかが長くて、結構、ふ短期間で復帰できないことが多いんですよ。
はい。 うん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。
なんか、例えば仕事終わりもそうですし、なんかちょっと、あの、ショッピングとか買い物出かけた時も、もうすぐこう、すぐ疲れちゃって、なんかなかなか次やるべきことに向かえないみたいな
うん。 はい。 うん。 ああ。
感じで、これどうしたらいいんかなっていうのを結構ご相談したくてですね。
はい。そう、今はあの、す普段の睡眠時間とかはどうですか？急に最近何かこう短くなってしまったとかありますか？
ああ。 ま、それでいうと、ま、げこなんか同じぐらい、ま、あんま変わらずなんですよ。
うん。 うーん。じゃあ、お仕事の内容が何か変わったとか
はいはいはいはい。
そう、うあの普段の何か生活が変わったとかありますか？
ああ、じゃ、結構そのライフスタイルの変化とか結構大きな、何てゆんですかね、あの、変化ってあんまりなくて、なんか僕の体質的に結構その、割と疲れて、復帰するのが時間かかっちゃうのかなって感じなんですよね。
うん。 ええ。 ええ。 ああ、なるほど。じゃあ急に最近になって、こう、ああなんか疲れやすくなって、その後、あの、ふ復帰するまでに時間がかかるっとかっていうわけではないんですかね。
ああ、そうですそうですそうです。
あ、じゃあもう普段から、いつもこう、ああ、ちょっと疲れやすいっていうのが続いてる、という感じですか？
いや、そうですね。なんか慢性的なものなのか、なんかそのたんま、年齢というか短時期間的なものなのあんま分かんなくてですね。
うーん。 うん。 はい。うーん。となると、え、それはもうお仕事してても、あとは何かこう遊んでいる時とってゆんですか？こうお休みの日とかでもやっぱり同じですか？
はいはいはいはい。 あ、一緒ですね。もうそれこそ、ま、遊びに行ったりとか、ま、なんか友達と飲み会とかあるじゃないですか。とかなんかもう翌日疲れちゃって、もうずっと寝てるとかはよよくあるんですよ。
うん。 うん。 うんうん。 はあ、なるほど。ちゃんと、どうなんでしょう、なんか、普段の、こう、疲れが、こう、抜けきっていないという感じですかね。
はいはいはいはい。 ああ、なるほど。だ今、そうなんですかね、なんか、その、た単独の、なんですかね、タスクというか、イベントの疲れがやっぱ全然つ逃げ切ってないから、きょうは何て言うんですかね、ま、それがちょっとつづ慢性的になってるみたいな。
うん。 うーん。 うーん、どうでしょう、なんか、こう、疲れみたいのが抜けきらないで、こうこう、だんだん、だんだん溜まっていってしまってるっていう感じですかね。
うんうん。なんかあり得る筋としては、ほんとそんな感じやと思いますね。
あ。 うーん。あの、いつものお仕事の時間とかは、どれぐらいのお仕事、毎日お仕事されてますか？
ま、これも結構、波があってですね。なんか、全然定時で終わる時もありますし、もう、それこそ、なんか、深夜まで作業するみたいな
ええ。 はい。 うーん。
時もあって。だからなかなか、その、よ読めないんですよね、なんか、その、その時のその、なんでしょうね、提案状況の多さとか、なんか、対応コースの多さみたいなので変わってくるって感じです。
うーん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。じゃ、いや、だ、やっぱり、じゃあ、長時間働いて、やっぱり睡眠が短くなったりとかすると、そその分やっぱり疲れも抜けきらないっていう風になりますよね。
ああ、なるほどなるほど。だから、ん、自分の中では、ま、例えばめっちゃ働いた後、ま、寝るじゃないですか。でも体力回復してるように見えて、なんか、実はそれ引きずっちゃってるっていう。
ええ。 はい。うん。 や、はい。 そうですね。もしかしたら何か抜けきっていないというか
ああ、なるほどな。 なんか、あの、負債的な考え方ですかね。なんか、疲労負債みたいな。
じょほでそうですね。こう、自分では結構もうリフレッシュしてるつもりでも、実は結構うん、ちょこっと残ってる。
はいはい。あ、うん、まさにまさに。 なるほどなるほど。
うーん。という時があるんでしょうかね。
ね、多分それが、ま、ま慢性的な疲労があって、だけど、まあ、あの、あの、短期的な、ま、イベントとかで、ま、すあの、ま、上限超えちゃうみたいな。
うん。 うーん。 あ、そう。そうですね。もしかしたらもう溜まってるのが、もうこれいっぱい、いっぱいってなってしまうと、うーん、ちょっと回復するまでにさらに時間がかかったりっていうのがあるのかもしれないですね。
ああ、なるほどな。 はいはいはいはい。 うんうんうんうん。 なるほど。だから、ま、疲れやすい体質というか、疲れを溜めるような生活になっちゃってるっていう。
うーん。 うーん。 そうですね、その疲れやすいっていうところが、うーん、どうなんでしょう。なんか普段運動をされたりとか、とくあ、こうこう、基礎体力？をちょっと上げるような、こうなんかアクティビティとか何かされてますか？
ああ。 うんうん。 はいはいはい。 あ、それでいうとなんか、一般的なあの筋トレ？あの、ベンチプレスとかスクワットとかあるじゃないですか。なんかああいうのやってますし。で、ま、毎朝あの20分だけなんか、あの自転車とかエアロバイクあるじゃないですか。あれでまあまあ、あの、ま、気持ちいい程度に漕いで、みたいな感じのやってるんですよ。
うんうん。あ、はい。はい。 う、うん。 はいはい。うん。 ええええ。あ、なんそうしましたら、こもう普段からきちんとね、そういう軽い運動っていうんですか？習慣的にされてるんですね。
はい。 で思ったんですけど、これ疲れてる時も結構無理やりやっちゃってるんで。
ええ。
なんか、そそこも何て言うんすかね、なんか、ま、ルーティンだから絶対守りたいっていうのはありつつ。
ああ。 うーん。ああ、すなるほど。ってなると多分、あ、でもその、習慣的に体を動かすっていうのは、とってもあの、いいことだとは思うんですよね。うん。ただ、その自分がこう疲れてる時も、こうちょっと無理して、あの、かなまた体にちょっと、あの、負荷がかかってるのかもしれないですね。
ああ。 あ、ほんまですか？ うんうん。 はいはい、え、はい。 なるほどな。なんか、結構そういう時に、ま、無理やり、まあ、コーヒーとか、エナジードリンクとかってあるじゃないですか。
うん。 うん。 あ、はい。
なんか、あれでなんか結構短期的にめっちゃブーストして、で、なんかトレーニングに、ま、1時間ぐらい集中する、みたいな感じなんですよ。
うん。うん、うん。 あ、そうですね。このエナジードリンクとかカフェインとかが多分多く、うーん、入っているので、その後のこう、クラッシュ効果っていうんですかね。
あ、ですですです。 クラッシュ、あ、はいはいはいはい。
はい、あのカフェインたくさん摂っている時は、すごくこうエナジーが、エネルギーがガッて上がるんですけど、その後に、こう続かないで、こうガタッと落ちてしまうっていうのは、聞いたことがありますね。
うんうん。 うんうんうんうん。 であればあれですかね。なんか、もちろん、あの、短期的な、何て言うんですかね、集中とかってめっちゃ大事な一方で、まずはその、何て言うんですかね、ま、中長期的には、ま、目先のってか、ひ日々の疲労を溜めない、何ですかね、仕組みを作る。
うん。 ええええ。 うんうん。 そうですね。
とかルール作るとか、そういう感じになると思うんですよ。
うんうんうん。
でもい一方でですね、ま、やっぱりね、そのカフェインとかに頼らずに、なんかこうなんか、あの、短期的にこう回復させて頑張れる時ってあるじゃないですか？
はい。 うーん。 そうなんですよね。特にね、お仕事中だったりとかすると、ね、どうしてもこうカフェインとかエナジードリンクに頼りたくなってしまいますよね。
あ、まさにまさに。 なれがそれ以外の方法があったら、まあまあなんか、持続性はあるんじゃないかなと思いまして。
ええ。 うん、そうですね。何か、こうちょっと気分転換になるような、こう、例えばお仕事中にちょっと外に出て、あのこう太陽光線を浴びてみるとか。
はいはいはい。 あ、なるほどなるほど。 はいはいはいはいはい。あ、確かにそれ全然やってなくて。
や、はい。
なんか、ま、行き詰まったら、まあまあ、お手洗い行くぐらいだったんで、結構それややれてないですね。
うん。 そうですね。うーん。 そうですね。あの、ややっぱり、こう、体に、こう、太陽光線を、こう、浴びることで、結構、こう、ね、あの、体が、こう、目覚めるってゆう効果があるっていうのを聞いたことありますね。
うん、ふん。 ああ、なるほどなるほど。 あと多分やっぱり、なんか、歩行することで、ま、ずっと座りっぱなしの仕事なんで、ま、それも結構、血行良くなる的なやつもあるんですかね？
うん。 あ。 うーん、そうですね。やっぱり、あの、こう、どうしても室内で、ずっと、こう、あの、太陽を浴びないと、こ、体も、なんて言うんですかね、こう、目覚めないとゆうか、うーん、その疲れた状態で、ずっと、こう、続いてしまうような気がするんですけど、どうですか？そういう感じします？
うんうんうん。 なんか、もう、それが、もう、机の前にずっと座ってるのが当たり前なりすぎて、なんか、もう、最早なんか、わわからなくなっちゃってる可能性あります。
うーん。 <laughs> そうですね。なので今ね、あの、多分これからね、ちょっと寒い時期にはなってしまいますけれど、うーん、ちょっとね、あの気分転換とを、ま、含めて、ちょっと1回外に行って、こう、外の空気を吸うとか、こう、ちょっと太陽を2、3分でも浴びるってゆうのをちょっと試してみるとどうかなと思うんですけど。
はいはいはい。 うん、ふんふん。 なんかあれですも、変にカフェインとかそういうなんてんすかね、ブーストに頼らず、自然の力でやるってやつですね。ああ、めめっちゃいいと思います。
うーん。 そうです。 そうですね。うーん、やっぱりなんか、カフェインとかそういうエナジードリンクって一時期はすごくいい感じなんですけど、その後にこうガタッとこう疲れが舞い戻ってくるっていうんですかね。あの、こう疲れてるのをこうごまかしてる部分があると思うので、うん、何て言うんですか、こうかじほんとに自分の体が、こうちゃんとあの、再生と言うか、元気にはなってないような気がするんですけれど。
うんうんうんうん。 はいはいはいはい。 うんうんうん。 なんかそのさっきの、あの、体をごまかしてるってのが、まさにそうだと思いまして、なんか今までその、誤魔化す方法でしかその、なんていうんですかね、回復してこなかった
うん。ああ。 うん。 ああ。うん。
てのがあると思ったんで、ま、そこをめっちゃ大事だと思いました。
そうですね、やっぱりあの、どうしてもね、その時こう、短時間でパッとこうエネルギーをこうがっと上げたいっていう気持ちはね、ほんととってもよくわかるんで、うん、なんあ、それ以外にこうリフレッシュして、こうちょっとかならぬだの、こうエネルギーをちょっと上げれる方法？うーん、としてはちょっと歩き回るとか、外にちょっと出て、外の空気を吸うとかっていうと、こう、なんかこう、体のリセットができるような感じがしますね。
ふんふんふん。 はい。 うんうんうん。 はいはいはいはい。 ああ、なるほど、なるほど。し、まあ、お金もかからないし、最高ですね。
うん。 そうですね。うん、<chuckles>
確かに。
うん、結構ね、コーヒーとかね、あん、エネラエネルあの、エナジードリンクとかでもね、結構ね、お、一日何回か飲んでるうちに結構、ね、結構お金もかかってしまったりとかしますよね。
いや、間違いないです。間違いないです。
はい。うん。
なんか、あとあれですかね、なんか、あの、ほ歩行とか、歩行ってか、散歩もめっちゃいいと思うんですけど、あとなんかその、どういうのが考えられますかね？
はい。 うーん。あとはやっぱり、こう、家に帰ってからのこう、次の日に向けるこうリフレッシュみたいな感じで、ちょっとお風呂に入ってみる時間をちょっと長くしてみるとか。
はいはいはい。 はあ、もうシャワーだけで終わらせちゃってますね、もう。
はあ、あの一回やっぱりこう体の体温を、あの、ちょっと上げたりとかするのって、すごく効果があるって、わあの、思うので、ちょっとそのあたり試してみるのとかどうですかねえ。
うんうんうん。 はいはいはいはい。 あ、もうほんまにその、すぐにシャワーとか終わらせて、かえ帰ってるというか、部屋に戻ってたんで。それも確かになんか、そんなお金使わずにっていう。
うん。はい。 うんうん、そうですね。それでちょっと、こう、体のリフレッシュと、こう、まあ、あの気持ちのリフレッシュとか、そうすると多分睡眠の多分、あの、内容ってゆんですかね、睡眠時間がいいものに充実したものになるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。
うんうんうん。 うんうん、うん、うん。 いや、もう素晴らしいと思います。なんかほんとに自分の体をごまかし続けてきたんで、ちょっとこれからは、まあ、そういうことないように、なんかほんまに回復させられるようなことをしたいと今もうもうめちゃくちゃ思いました。
うん。 そうですね。うん。 はい、ぜひぜひ、あのお体の方、ご自愛ください。<chuckles>
いえいえ、ほんとにありがとうございます。もう明日からやります。
はい、はい、今日はお話ありがとうございました。
はい。